Ну, родители сначала испугались, что я начал какие-то странные устанавливать программы на их компьютер. Но потом они увидели то, что вот я там нарисовал, допустим, с помощью черепашки программой треугольник или нарисовал там какой-то повторяющийся интересный ф фрактал. То есть, м, я помню, одна из моих первых программ- это было, ам, квадраты, которые рисуются один за одним, а, под разным углом, и п получается такой как бы цветочек. Это достаточно красиво было. Это была программа, которая есть в документации самой этой черепашки, и, э, её легко было написать, скопировать оттуда. И родители это увидели, им стало даже интересно, чем я таким занимаюсь.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ну, вообще, то есть я правильно прои понимаю, ты не рисовал курсором, а ты программировал, чтобы компьютер это рисовал?
Да, это просто, м, а, форма такая программирования, то, что ты управляешь программно курсором. То есть у тебя есть возможность, а, направить, в каком направлении он идёт, и продвинуть его на какое-то количество шагов. А также есть возможность опустить его или поднять. Когда он опущен, то он будет закрашивать пиксели. А когда он поднят, он не будет их закрашивать. Так и работает черепашка.
Мгм. Да. Понимаю. Ну, как интересно. Да. М, ну. Ну, вообще. <chuckles> Это, а, такой очень продвинутая история, кажется, для семилетнего возраста. Хотя сейчас, а, не знаю, с нашими технологиями, я думаю, что дети, они по-другому развиваются. И как дальше это хобби прогрессировало?